特に今からの季節だったら、虫とかも気にならないですしね。
あ。そうですね、うんうん。そのままそのまま眠りにつかないことだけ注意すれば、その、<laughs> はい、そうですね、うん。そうです、そうです。
ベストシーズン。 あ、確かに、それはちょっと風邪ひいちゃうかもしれない。 へえ、いいですね。でもね、月とかがあるとやっぱり逆に星が見れなかったりするから、なんかこう、ね、最近、ね、き中秋の名月とかありましたけど
うん。 ま。 はい。 うんうん。はい。あ、月は月でいいですよね、あれは。うんうんうん。うん、うん、うん。<chuckles> 満月とかはほんとに、あほんとに明るいですもんね、あれ、うん。うん。
まあ、まあ。 ね、月も月でいいですよ、ん <laughs> ね、ほんとに星が見えなくなりますもんね。
うーん、そうですね。確かにお月み月見て、「いいな」とかは結構割と大人になってから思ったことかもしれないですね、ふふん、逆に。<laughs> うんうん。
ああ、じゃ、昔は星の方がやっぱりこう、好きだなっていう感じですかね？
そうだと思います。あんまり月見ても、なんとも思ってなかったかなってのはありますけど、ま、今は、うん、満月見て、「綺麗だな」とか、ま、三日月とか見ても、ね、夕方見つけたりしたら、「あ、三日月だ」みたいな思ったりしますよね、うん。<laughs> うんうん。
うん、うん、うん、うん。 ふん、ふん。 うーん。 <laughs> いいですね。ちなみにこう、山で見る星と、海とかその、島とかで見る星ってこう、どっちの方が好きとか、なんか違いとか感じたりします？
はい。うん。 はい。 ああ、そうですね。まあ、ほんとにどちらも綺麗ですけど、あ、でも海いや浜辺にそれこそ寝そべって見てる時とかは、こうなんか波の音とかも聞こえるので、うんうんうん、なんかそれ込みでうん。
うん、ふん。 うん、ふん。 ああ、そっか。周りの音も影響してきますね。
そうですね、やっぱ音からもなんか環境の、その、自然を感じられたりして、やっぱ波の静かな波の音とかっていいですよね、うんうん。
うん、ふんふん。 確かに、なんかもう全身でリラックスできそうな感じが今想像できます。<laughs>
そうですよね、うんうん。あとまあ、島は結構あったかいとこに、いっ行ってんたので、その、さむ寒い、寒いって思わなくていいのもいいですよね。<laughs> いうんうん。や山とかだと結構寒かったりするので、うううん、うん、うん。ま、そうです、そうです、うんうん。<chuckles>
うん、ふん。 確かに、そうですよね。<laughs> ああ、そっかそっか、高いからですね、場所が。 じゃあ、山も海もどっちもいいですね。
そうですね、ほんとに。うん。
うん、ふんふん。じゃあ、今からの季節だったらま、でもどっちでもいいのか、今からの季節でもどちらも素敵そうですね。
やっぱり自然の一部としてうん、はい。 うん、うん。 そうですね。でも、山とかだとほんとに空気がこうなんか凛としてるというか、そんなのも感じられていいかなと思いますね。あとなんか、ちょっと、星座とは、は星空とは離れますけど、朝の雲海とかもいいですよね、多分、あのはい。
うん、うん、うん。 はい。 ああ、確かにそうですね、山だとそれがありますね。
そ、そ、そう。うんうん、そうですそうです。なのでうん。
あ、じゃあ